Ouais, mais même, j'aime bien j'aime bien mettre les les grands plats, non, les petits plats dans les grands plats, c'est plus facile, le contraire. Ouais, <laughs> et tu vois? Même un plat qui serait super simple, et bah bah ça devient précieux à partir du moment où on commence à le dresser joliment, tu vois? Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi beaucoup au Japon.
Ouais, ouais,. <laughs> Mmh. Tout à fait. Ah, ouais?
Parce qu'ils sont capables de te faire un je sais pas moi un un ta un tableau de maître autour d'un pois chiche quoi c'est c'est c'est c'est hallucinant, quoi.
Ouais, <laughs> Ah mais ça j'adore aussi, la présentation. Mmh mh. Ouais, bah parce qu'on mange aussi visuellement. Mmh.
Et finalement, c'est meilleur, c'est bizarre, hein? C'est ça, donc ça fait une espèce de ça donne une dimension supplémentaire à à ce qu'on mange en fait.
Mmh. Tout à fait. Mmh.
Donc, ben ben voilà, tu dresses joliment, tu mets une jolie nappe festive si c'est Noël, plus printanière si c'est bah le printemps, et puis et puis j'ai des grandes assiettes que j'ai ramenées du Japon justement que j'adore. Elles passent pas dans le lave-vaisselle malheureusement mais
Mmh mh. Waouh! Mmh mh. <laughs>
mais du coup, ça fait des grandes assiettes, heu je sais pas, ça doit faire bien 40 centimètres de diamètre.
Ah oui?, <laughs> et
Et du coup, tu peux t'amuser à bah à dessiner dans ton assiette ce que tu veux avec les aliments quoi. Ça, j'aime bien faire.
Ouais, génial! Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais 40 centimètres, ah ouais tu dois il faut une grande table. <laughs>
Voilà. Non, ah oui ah oui, mais ça c'est c'est encore un un sujet qui est intéressant, c'est que moi, j'adore les tables rondes.
Ah! Ouais, c'est vrai.
Alors, peut-être que j'ai été chevalier dans une vie, heu, antérieure, j'en sais rien. En tout cas, je trouve que les tables rondes, ça a ce côté, mmh, comment te dire, je trouve que c'est plus convivial, finalement, qu'une table, heu, rectangulaire.
<laughs> Convivial. Non, non, tu as raison, moi aussi, je trouve. Mmh.
Parce que tout le monde se voit, en fait.
Mmh. C'est ça, tout à fait. Il y a pas de coin qui nous gêne, il y a pas de. <laughs>
Tu vois? On se croise tous du regard. C'est ça. Bon, le problème, c'est que si tu veux inviter au-delà de 10 personnes, il faut que ta table soit sacrément grande, quoi.
Mmh. Ouais, qu'il y ait beaucoup de rallonge,. <laughs>
Voilà, et donc il faut de la place, heu, bah il y a même pas de rallonge dans une sur une table ronde, tu vois? Donc heu, ah bon?
Mmh. Si si il y en a, ça existe, hein, oui, oui, bien sûr.
Ah oui, que tu mets au milieu, exact, mais du coup, elle devient légèrement rectangulaire. <laughs>
Oui, oui, oui. Non, ah oui, je vois, non, ovale, tu veux dire?. <laughs>
Oui, ovale, pardon, ouais, ouais, ouais, exact, mais j'aime bien j'aime bien, tu vois? Cette configuration la où tout le monde peut peut se croiser du regard heu je trouve ça assez sympa.
Mmh, oui, c'est vrai. Mmh.
Et le fait qu'on puisse tous se faire du pied dessous aussi, c'est rigolo. Tu vois? Si il y en a un qui dit une bêtise, paf, bon, il faut pas se tromper de pied, mais. <laughs>
Ah! Tu es trop marrante! Un coup de pied, ouais c'est clair. Ah je suis d'accord avec toi. Non non, c'est c'est cool, et heu, donc heu, du coup, heu, quel, voilà les les bougies, quels autres petits détails, heu, la musique?
Et mais j'aime bien ça, ouais.